Alors comment la musique influence t-elle ton humeur au quotidien?
Mmh mh. Et bah en fait elle influence trop bien, quoi. <chuckles> Heu en fait, le le ouais c'est en fait la musique c'est comme ma vie, quoi. J'adore écouter la musique, je m'ambiance avec la musique et quand je suis triste, et ben je m'ambiance aussi avec de la musique. <chuckles>
<chuckles> C'est important pour toi? Ouais. <laughs> Ah oui, non, c'est c'est hyper important. Moi aussi, enfin j'y je pense qu'il y a pas un moment où je mets pas de musique dans ma journée. Heu, quand je suis chez moi et que je fais le ménage, c'est de la musique. Quand je prends ma voiture pareil. Heu, enfin, heu, il y tu vois, enfin i il y a plein de c'est c'est compliqué pour moi que de prendre les transports si j'oublie mon casque ou heu, <chuckles> ou mes écouteurs, tu vois que je peux pas écouter de la musique. Han. Ben oui.
Ouais et toi? Ouais. Ouais. Ouais, je suis pareil moi, hein. C'est la même chose. J'aime pas être sans musique.
Mais oui, complètemen et après, c'est clair que ça joue aussi, comme tu dis, heu, sur, heu, si tu es un peu, heu, triste ou, heu, tu vois et que tout d'un coup il y a un truc qui passe à la radio, <chuckles> qui te rappelle quelque chose, un événement et tout. Donc ça peut ah ouais, ça joue sur l'humeur, hein.
Mmh. mmh mh. Mmh mh. Ah ouais, ça aussi, heu, coup de blues. <laughs> Ah c'est sûr et et toi tu fais tu écoutes de la musique toute la journée ou hem, tu as des moments où tu tu arrêtes?
Ah oui.